Sorun değil. Ya, yeni taşındığım yerde, aslında çok yeni değil ama, hani, ülke değiştirdik, şehir değiştirdik filan, böyle, eee, bir süre geçmesine rağmen hâlâ, eee, zorlandığımı hissediyorum. Yani özellikle, sosyal çevremin değişmesi ve burada kendime, eee, istediğim gibi belki de, eee, sosyal çevre kuramamış olmam, bana biraz yalnız hissettiriyor kendimi. Yani, bu konuda, eee, bu konuyla nasıl başa çıkacağım, ne yapsam, ne etsem diye, eee, senin fikirlerini sormak istiyorum.
Evet. Anladım. Hı hı. Tabii ki, öncelikle, yeni bir şehri yaşarken yalnızlık duygusunu tatmış olman ki, eee, sosyal çevre bulmaya çalışman gerçekten anlaşılır ki, eee, çok doğal bir duygu, eee, bu yaşadığın, eee, hisler. Öncelikle, eee, durumunu, eee, ve daha detaylı anlayabilmek için bu yaşadığın şehirde ne kadardır, eee, yaşıyorsun? Ne kadar zaman, eee, oldu bu şehre, eee, taşınalı? Bahsedebilir misin?
Hı hı. I hı. Hıı. 2 sene oldu. Hatta, evet, evet, 2 sene oldu. I hı.
Anladım, ı hı. Çok güzel. Eee, peki, eee, bu şehirde mesela, eee, yalnızlığı, eee, hissederken mesela en çok hangi konularda, eee, zorlanıyorsun? Hangi tür insanlarla, eee, bağ kurmak istedin veya, eee, hangi tür, üüü, zorlukları yaşadın ilk e ilk etapta? Bunlardan bahseder misin?
Hımm. I hı. Tabii, yani, şöyle aslında, emm, daha önce yaşadığım ülkede, örneğin, eee, aynı dili konuştuğum, eee, kişiler vardı. Onlara ulaşmak çok zor değildi. Dolayısıyla, emm, ve, eee, hani, çok, emm, aynı yöne baktığım insanlarla, e, sohbetler de güzel oluyordu, arkadaşlıklar da güzel oluyordu. E, daha keyifli vakit geçirebiliyordum. Şimdi geldiğim yerde, eee, sosyal medya gruplarında dahi kimseyi bulamadım. Örneğin, eee, işte, yabancılar grubu, Türkler grubu vs. eee, küçük bir yerde yaşıyorum. Dolayısıyla, eee, çok fazla kişiye den denk gelemedim. Eee, sosyal medya platformlarında da bulamadım. Dolayısıyla, hani, birini bulup iletişim kuramamak gibi değil de birini ya da birilerini bulamamak, eee, bir, eee, mesele gibi diyebilirim sana.
Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hımm. Evet. Anladım. Anladım. Aslında, eee, kendince, eee, çabaların da olmuş bu yalnızlığı giderme konusunda. İşte, şu anda yaşadığın şehirde 2 yıl, eee, oldu, eee, bundan bahsettin ki, iii, bulunduğun, eee, şehirde, işte, sosyal medya üzerinden de, işte, eee, kendi ana dilini, eee, konuşan kişilere ulaşmaya çalıştığını ama, eee, bakıldığında, eee, i çok, ııı, s fazla sayıca olmadığını, ki kişi bulamadığından da bahsettin. Bu gerçekten, eee, kulağa üzücü geliyor ki, eee, bu konuda yaşadığın yalnızlık hissi, eee, gerçekten anlaşılır. Peki, eee, günlük hayatında veya rutininde, eee, boş zamanın oluyor mu veya boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun, eee, sosyalleşmek için? Eee, bundan da bahsedebilir misin biraz?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Eee, şöyle, aslında çok, emm, sosyalleştiğimi düşünmüyorum. Yani, şöyle, eee, yoğun bir iş yaşamım var. Eee, şimdi hem ev ev yaşamım, ben evde vakit geçirmeyi de çok seviyorum, yani, yalnızlığıyla sorunu olan biri değilim. Eee, şimdi küçük bir çocuğum var. Eee, dolayısıyla, eee, hem onun okuluyla ilgilenmek, kendi iş yaşamım zaten yoğun, evin işleri, eee, sorumluluklarım daha doğrusu derken, eee, çok fazla, eee, dışarı çıkmıyorum. Zaten gidecek de bir yer, eee, olmadığını bildiğim için, yani, keşfe çıktım. İlk 1 yılı keşifle geçirdim aslına bakarsan. E, baktım buradan bana bir şey çıkmayacak. Dolayısıyla biraz daha, eee, kendi yaşam alanımda vakit geçiriyorum. Ne yapıyorum? İşte, eee, spor yapıyorum. Eee, online, eee, yoga sınıfımız var. Oradaki insanlarla da aramız çok iyi. Eee, uzun zamandır aynı grupta devam ediyorum. Dolayısıyla haftada 1 eee, yoga başlamadan hemen önce onlarla böyle bir yarım saatlik sohbetlerimiz oluyor. Emm, onlarla görüşüyorum. Emm, Türkiye'de olan, eee, ya da, işte, eee, yaşadığım diğer ülkedeki yakın arkadaşlarımla, eee, görüşüyorum sıkça. Eee, bazen görüntülü konuşuyoruz, bazen telefonda konuşuyoruz. Eee, kitap okumayı çok seviyorum. Yani, bu bir sosyalleşme sayılır mı bilmiyorum ama kitaplar benim için çok bambaşka dünyalara açılan kapılar olduğu için, eee, oradaki, eee, karakterlerin gözüyle olaylara bakmak beni çok başka yerlere götürüyor. Dolayısıyla, eee, bir de hayatımda aktif olarak bu var?
Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Doğru. I hı. Hı hı. Kesinlikle. Bireysel Hı hı. Harika. Çok güzel. Hı hı. Çok güzel. Harika. Doğru. Hı hı. Evet, bakıldığında aslında, eee, yalnızlıkla bir sorunun olmadığını, hatta, eee, bunun için birçok da yol denediğini, işte, şu şu an online, eee, çevrimiçi yoga, eee, kursuna gittiğini, sporla ilgilendiğini, oradan arkadaşlarla sohbet ettiğini, eee, bakıldığında kitaplarla, eee, sosyalleştiğini, aynı zamanda Türkiye'den arkadaşlarınla, kendi ailenle, eee, de vakit geçirdiğin için, eee, boş zaman konusunda, eee, bir sorun olmadığını ama, eee, ş şöyle sorunlar olabilir mi, yanlış anlamadıysam? Eee, şu anda, yaşadığın şehirde, eee, mesela uzun bir süre, eee, konuşabileceğin veya, d ııı, işte, d derdini anlatabileceğin oradan, eee, bir arkadaşın oldu mu veya, eee, dene denerken yaşadığın bir engel veya, eee, yaşadığın zorluklar eee, la karşılaştın mı?
I hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Yani, şöyle: Görüştüğüm, tanıştığım insanlar oldu tabii ama buradaki insanların profili iii, le ben çok uyum sağlayamadım. Şöyle: Yani, eee, çok düzgün, çok iyi insanlarla karşılaştım fakat, eee, konuşacak çok ortak konumuz olamadı. Yani bir bir yerde çok sıkılmaya başladım. Dolayısıyla, eee, bir daha çok yani mecbur kalmadıkça görüşmemeyi tercih ettim. Çünkü, eee, konular hep aynı. Eee, dolayısıyla, eee, şimdi, ben belki de şurada hata yapıyorum, geldiğim yerde, eee, çok keyif aldığım, çok gerçekten, eee, bana göre kalitesi çok yüksek, eee, sosyal ortamlarım vardı. Ya, kitap kulübümüz vardı ve kitap kulübünün her bir üyesi, eee, kariyerinin zirvesinde. Dolayısıyla farkındalıkları da çok renkli olan insanlar. Şimdi, farklılıklar yan yana gelince de sohbetler çok renkli oluyor, çok derin olabiliyor. Herkes kendinden örneklerle, kendi yaşam deneyimleriyle bunu paylaştığı için o mesela bana çok farklı bir keyif, çok farklı bir tat verirdi. E, şimdi, burada biraz daha birbirine benzer yaşamlar var. Çok tek düze ilerliyor. Dolayısıyla sohbetlerden aynı zevki alamayınca vazgeçiyorum. Eee, bu sefer çok katılmamayı tercih ediyorum.
Hı. Anladım. Hı hı. Hıı, anla Evet. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Evet. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Anladım. Bu Evet, yani, kitap kulübüne üye olduğundan bahsettin. Eee, ki ilgi alanı, ııı, temelli, böyle toplulukları deneyebilirsin. Mesela, spor yaptığını söyledin, yoga olsun, belki kitap kulübü bulabilirsin, orada bir gönüllülük veya dil kursu veya ilgilendiğin, eee, başka bir spor dalı varsa veya mesela, dans olabilir, fotoğraf gibi hem yapılandırılmış hem de böyle sosyal ortam sağlayan aktiviteleri içeren böyle bir topluluk, ııı, bulursan, eee, belki bu yaşadığın, eee, yalnızlığı da az da olsa, ııı, gidermiş olabilirsin. Bu kulağa nasıl geliyor senin için peki?
Hı hı. Hı hı. Olabilir. Eee, güzel geliyor sadece galiba benim o noktada şöyle bir sorunum var. Emm, şimdi, eee, zamanla biraz, yani, yaşadığım deneyimlerin bana göre, eee, doluluğu çok yüksek olduğu için her neyle karşılaşırsam karşılaşayım galiba yaptığım bir, eee, hata diyeceğim artık ona. Eee, galiba istemsiz olarak böyle bir fazla bir kıyaslamaya gidiyorum o noktada. Aynısını bulmayı, benzerini bulmayı, eee, bekliyorum. Dolayısıyla beklenti olunca da, eee, o tadı alamadığında da şeye benziyor bu, yani, eee, işte, bir yemek yedim çok lezzetliydi 2'nci denememde aynı tadı alamayınca, eee, canım sıkılıyor <chuckles> biraz, biraz böyle. Eee, o yüzden denenebilir tabii yani. Motivasyonumu ne arttırır burada bunu denemek için tabii onu bilmiyorum çünkü bu sefer de şey ortaya çıkıyor. Eee, şu an her ne kadar rahatsız olsam da, eee, yalnız hissetsem de bu şehirde kendimi, eee, bir taraftan da o yalnızlığa da bir bağımlılık geliştirmiş olabilirim.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Hımm. Hı hı. Anladım. <giggles> Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle, yani, gerçekten, ya, yaşadığın durum da mesela bir yeni bir şehirde, yeni bir hayat kurmak, eee, bakıldığında sosyal çevrenin doğal olarak zaman alabileceğini de, eee, kendine hatırlatman, yalnızlığın da bazen iniş çıkışların olduğu, eee, ve bu iniş çıkışların da normalleştirdiğini kabul etsen, eee, kendince de belki ilerlemeyi fark edebilirsin ki, eee, bu bağlamda, eee, sabır ve beklenti dediğin gibi, eee, bu 2'sini dengelemek ve 2'sinin yönetimini yapabilmek, muhakeme edebilmek, eee, gerçekten kıymetli. Belki, eee, bunu da kendine hatırlatırsan, eee, daha iyi hissedebilirsin. Bu kulağa nasıl geliyor sence?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, olabilir tabii, yani, bu 2'sini dengelemek, emm, kulağa mantıklı geliyor açıkçası. Çünkü, emm, güzel bir, eee, noktaya değindin. Ben galiba, eee, sanki, hani, hiç ara vermemiş ya da hiç değişiklik olmamış gibi düşünüp, eee, sahip olduğum uzun süreleri sahip olduğum o, eee, güzelliğin sosyal ortamın o yaşam biçiminin, eee, galiba hemen devam etmesi gerektiğini düşündüm. Şimdi sen böyle anlatınca, eee, o onu anımsattı bana çünkü doğru, yani, ben, eee, şehir değil ülke değiştirdim. Dolayısıyla her şeyin çok yeni olduğu bir ortamda, eee, bazı konular da, eee, planlanandan farklı zaman alabilir kaldı ki sen söyleyince fark ettim ben, eee, bir ara vermemiş gibi sanki kaldığım yerden hemen devam ediyormuş gibi bir beklentiye girmişim senin söylediklerinden biraz böyle anlıyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Evet, eee, bir de, iii, f mümkünse mesela çevrim içi toplulukları da, eee, mesela bu bahsettiğin yoga arkadaşlarınla da yüz yüze, eee, görüşme fırsatı da elde edersen, eee, bu aradaki dengeyi de yakalamış olabilirsin. Eee, bu da, eee, sana işe yarayabilir ayrıca.
Doğru, eee, bu da denenebilir. Eee, gerçekten, emm, çok keyifliydi benim için, önerilerini dinleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ederim görüşmek üzere.
Görüşürüz.